بُصّي، ما إحنا بقى عملنا حاجة، الGroup اللي إحنا كنا عاملينه على WhatsApp ده، ب بقينا لو نزلنا مثلًا آآ، آآ، آآ، مش ناس كتيرة، 5 أو 6 زي ما كنت باقول لِك، بنقعد بقى نصور بعض Videos و وإحنا بنلعب، وبنصور في Selfies ومش عارف إيه، ونبدأ نبعتها على الGroup، فبجد بقية الناس <laughs> بتبقى عندها شوية غيظة كده، هُم متغاظين إن إحنا نزلنا ولعبنا، لأن هُم كمان بيح بيحبوا اللعبة دي، وإحنا مع بعض الموضوع بيبقى مضحك ولذيذ. فبيبدؤوا بقى اللي هُم آه، يعني بيبدؤوا بقى اللي هُم خلاص، اللي هُم بيقعدوا يقولوا في نَفسهم كده خلاص أنا الأسبوع الجاي لازم أروح، وفعلًا بقى اللي بتتصرف وتسيب ولادها مع جوزها والّا مش عارفة تعمل إيه وبتيجي فاهمة، ف فأنا باكون حريصة أوي اللي هو كُلّ شوية أبعت على الGroup كده كُلّ الصور عشان العدد كده ونبقى كتير المَرّة الجاية. <laughs>
آه. حلو أوي. <laughs> أيوه. أكيد. آه. <laughs> بصوا، <laughs> بصوا إحنا بنعمل إيه.
<laughs> بالضبط.
أيوه. فهمتِك فعلًا.
بس فالموضوع فعلًا لذيذ.
إمم، بالضبط عندِك حق، طَب ده بالنسبة للهواية الأولى بقى، بالنسبة للهواية التانية كانت إيه، كان لها علاقة بالرياضة برضو؟
لأ، الهواية التانية مالهاش علاقة بالرياضة خالص، الهواية التانية هي آآ، طبلة شرقي. أنا قررت إني <laughs> آه، بالضبط كده، أنا قررت في فترة من الفترات إني أتعلم آآ حاجة، أنا كده كده باحب المزيكا جدًا وباحب الآلات، وكنت بالعب وأنا صغيرة آآ، كنت بالعب Accordion وPiano وXylophone وكنت آه.
إمم. ياه! آه. آه فهمتِك، كنت متعددة المواهب وأنتِ صغيّرة، ليكِ شغف بالموسيقى يعني.
<laughs> بالضبط كده، وكنت باعزف كمان في الم في الطابور بتاع المدرسة، يعني كنت دايمًا أقول لمامي لازم تصحيني بُكرة الساعة 06:30، أنا عندي طابور ومش عارف إيه، تبقى الأطفال كلّها بتصحى بقى قبل مدرستي كمان كانت قريبة أوي، بس كنت بابقى حريصة جدًا أصحى بدري، الطابور مش هيكمل من غيري، ف فاللي هو آآ، الموضوع بتاع ال المزيكا والآلات عندي من زمان ف
إمم. إمم. بالضبط، الOrchestra ما ينفعش ما تتأخرش عن الطابور، لازم تبقى حاضرة عشان <laughs> الطابور هيحصل إزاي من غيرِك.
<laughs> <laughs> بالضبط كده، فجيت بقى بفترة كده آآ، حسيت إن أنا عايزة اتعلم آلة جديدة.
إمم.
وأنا باحب أوي آآ، نوع الآلات بتاعة الإيقاع وبتاعة النفخ، اللي هي آه، بس أنا حسيت إن آلات النفخ
إمم. حلو. زي الHarmonica كده.